そうなんです。
うーん。
で、これからどんな取り組みをしてほしいかとかはそですね。なんか、やっぱりもっとプラスチックのごみは、減らすには、先ほど言ったように、あの普通にみんなが行くスーパーとかのレベルで、もっと改善できれば、どんどん減るとは思いまあのもともとの八百屋みたいな感じで、梱包をどんどん。 はい。で、あのあと、そう、小分け袋みたいなのも、最近はも全部リサイクル素材のお店とかも増えてますね。うん。
うんうん。 うーん。 はい。うんうんうんうん。 そうですね。うんうん。 はい、ああ、はいはい、あ、ほんとですか。へえ、それいいんですね、はい、うん。
うん、だからコンポストみたいな だからもう土に帰る。 で。
ああ。 はいはいはい、ええ、あ、そう、あれかあの、プラスチックみたいな袋だけど、バイオディグレーダブルの、ああ。
そう。 だからそういう で。 あ、そうそうそう。あ、それです。はい。だからそういうのをまだまだやってない店の方が多いと思うんで、そういうのもどんどん進めていくといいかなって私は思います。あと、あのプラスチックじゃなくて瓶にするとか。で、あ、そう牛乳もうちは瓶のやつを買っているんですよ、最近は。で、それをまた、返すとキャッシュバックみたいなのがあって、で、また次買うみたいな。
なるほうんうん。 うんうんうん。 うんうん。 あ、そうですね、うん。 へえ、うんう、うん。 うん。ああ、はいはい。うんうんうん、ドイツもそういうの多いですよね、うん。
だからやっぱなんか、どどんええああ、そうですか。ね。うん。
そうなんか、あのデポジットみたいな感じで、その依頼をちょっと払って、で持ってくと、またその分みたいな、 なみたいな多いですね。うーん。
うんうん、そうですそうです。ええ。 うん。はい。はいはい。 うんうんうん。 ね、やっぱなんか、だんだんそういう風に元の風に戻っていくのかなってちょっと思ったり。どうでしょうね、昔みたいに。
そうですね、うん。なんか、そんなに別に不便ないですもんね。とになんか物流がはい
ね。 はい。 ね。だってまいつも行く店とか決まってればね、次に行く時に持ってけばいいだけだって。
うんうん。どうせ行きますもんね、うん。
うん、ね。だから本当にそれはすごいいいことだなと思います。そのデポジット。
確うん。 そう、あとなんかあのネットスーパーとかで、結構、そのまま持ってきてくれて、で、持って帰る時に、デポジット持ち帰ってくれたりもするんで、 何も
うん。 はいはい。 うんうん。ああああ。なんか出前みたいですね。<laughs> 昔の。<laughs>
あ、そうですそうです。そうだからストレスフリーなんで <laughs> で、 ありだなと思いますよね。
うんうんうん、いいですね。 うんうん。はい。ありがとうございました。
はい、じゃあ、ありがとうございます。